そうですか。ああ。
いっぱいええ、なの 今までそういったあの、まあ、下のお子さんたちの、ゆいとかも、お兄ちゃんの方からしてもらったりとか、そういうふううん、してたっていうことは、ね、ま、今度はお兄ちゃんがいなくなることで、上の子がね、そういった位置になるかもしれませんしね。
うん。 あ、うん。 はい。 いや、本当ですかね。いや、ちょっとすごい頼りないなと思って今。<giggles>
ええ。 <chuckles> でも、結構ね、そん方がいなくなったらその穴を埋めようとするのでね。
うん。 ああ、ほんと変わるかもしれないですね。そっか、そうですね。そっか、もうね、ほんといつまでもね、大きくなっても、うなんかやっぱり子供扱いをね、ついついこうして、そう心配 <laughs> あ、ほんとですか？
ええ、ええ。 ええ、そうで うん。 うん。 はい、それはそれはほんとに分かります。そこはほんとにその通りです。うん、それはそう。
え、そっか、ちょっとそこはあれですね、ちょっと切り替えないとダメですね、私も。
そう。うん。 そうでせ。ええ、どちらというと時間を、もう、ん、まあ、「あともう3か月しかない。この子とちょっと時間作りたい」って、うん。ああ、思って時間を作った方が、ま、「あ、ちょっと時間短かったんじゃないかしら」と、ま、思うことはないんじゃないかなとおええ。うん、なんならランチとか誘ってみたりとか。
ああ。 うんうん。 あ、えええ。 うん。 あ、そうですね。ほんとですね。そっか、もうほんとうん。 ああ、そうですね。なかなかないから面白いですね、それも。ああ、ほんとですね。いやちょっとの、その残り時間何とか、ええ、作り出してやってみます。ありがとうございます。
ええ、そうですよ。おんたことも。 ええ。 ええ。

はんし、言ってないです。
あ、言ってないんですね。
え、言ってなくって、そう、それで、そうですね、もうなんかまだ家も出てないのに、こんな気持ちになって、この後どうなるのかなってもうすごい不安ですね。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
ああ、なるほど。ああ、では、あの、長男さんとはいつもどれくらいの頻度で、あの、会話されたりとかされてます？
うん。 うん。 うん。 ええ。あ、それがですね、結構頻度が低くって、あれ、そうなんですよ。それがで <chuckles> そう、そうなんですよ。ね、今はええと、大学4年生で、もう授業がね、ほとんどなくって、もうバイトか遊ぶかみたいなんですよね。で、もう結局ね、昼と夜が逆転してる生活で。ふん、そう、私ともほぼほんと会う時間、ほんと5分とか10分なんですよね。
え、そうなんですね。え、意外ですね。ええ。 ええええ。 はい。 ええええ、はい。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 あ、そうなんですね。
そう、そんなにね、こう離れ離れな日常生活なんですけど、やっぱりね、すっごくね、頼りにしてるんですよ。
うん。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 あ、なるほど、やっぱりね、長男さんだしね、一番上のお子さんですしね。うんうんうん。
うん。 あ。 そう、そうなんですよ。で、ね、今なんかね、ほんとほとんど接点がなくって、ま、ね、いてもいなくてもね、実はこう分かんないというか、変わんないのかもしれないんですけど、もうね、やっぱりいなくなると思うだけで、もう、そうですね、あと何回？
はい。 うん。 うん。 ええええ。 ええ。あ、なるほどね。 ええええ。 うんうん。
う彼のね、ご飯を作ってあげられるのかなとか
ああ、なるほど。うーん、素敵なお母さま。
そう、なんか、ね、そうそういうね、こうマイナスなことばっかり考えちゃいますね。

あ、あのですね、ちょっと今、凄く不安に思っている事があるので、はなちょっと話を、聞いて貰っても良いですか？
ええ。 ええ。 勿論です。聞かせて下さい。
うーん、あ、はい、あのですね、私、3人子供が居るんですがうん、そのうちの、ま、長男が、もう直ぐ、あの、今、大学4年生で、春から就職で家を出る事になってるんですね。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
あ、そうなんですね。あの、家からちょっと遠い所に？
うん、そうなんです。 あ、そうなんです、もうね、新幹線に乗らないと行けない所で
ああ、なるほど。あ、そうなんですね。うん、うん、うなんです。うんうん。
そうなんです。で、ですね、その後も、今えっと、まず研修で少しね、離れた所に行くんですが、その後もね、もう、あの、転勤を、あの、結構頻繁にあるから、もうね、あの、日本全国どこ行くか分からないって言われてるんですね。
はい。 はい。 ええ。 うーん。 なるほど。 ええ。 なるほど、優秀な息子さんですね。
うん、いや、優秀なのかは、ちょっと不安があるんですけれども。
いや、全国に、もう支店があるんですから、大きな大企業じゃないですか。うん。
そう、ね、そう、何かね、それをね、もう、えっと、入社面接か、面接の時に既に、も、そういう感じで言われていた、って言って。でね、その内定が出たのは嬉しかったんですけど、私まさかね、家を出ると思ってなくって。
ええ。 ええ。 ええ。 はい。 あ、そうなんですね。
そうなんです。私、えっと、今関東に住んでるんですね。
ええ。 ええ。
そう、だからね、関東に居てね、そんな何か「家を出るなんて事、もう選択肢として無いでしょ」と思ってたんですよ。
ええ。 ああ、そうですよね。大体、本社は東京ですもんね。
ふお。そう。 そうなんですよ。それがですね、もう就職活動の、そのね、あの、面接とか、こう悩んでる時に、もしかして、あの、家を出るかもしれないという事を聞いてから、もうね、あ、家を出るんだっていう事が、もう、もう悲しいと言うか寂しくて。
ええ。 え。 うーん。 え、ええ。 あ、なるほど、そうなんですね。
そう。そうなんですよ、で。そうなんですよ。それがね、私あの、まさかね、あの、良くね、あの、子供がこう独立して家を出て、親がね、いつまでも何か、立ち直れないみたいなね、事例聞いた事あるんですけど。まさか自分がね、その、まだ家を家も出てないのに、すんごい落ち込んで、もう隠れて泣いたんですよ。
良いお母さんですね。 ええ。 ええ。 うん。ええ。 ええ。 ええ。 うんうん。 ああ、そうなんですね。ああ、そうなんですね。息子さんに、それをお伝えしました？
そう。